あの、子供の頃のほっとする味についてお聞きしたいんですけども、具体的にどんなものだったか覚えてらっしゃいますか？
はい。 あの、いくつかあるんですけれど小さい時に、あの、よくね、あの、親戚のおじさんが私たちの家族の家に遊びに来てて、それで、あの、ま、その時って私もかなり年なので以前って、あの、結構町の中に銭湯ってあったんですね。<laughs> それで家にお風呂はあるんだけれど、なんか、あの、その、親戚のおじさんが私たちあの、私姉妹もいるんですけどを子供たちを連れて、あの、銭湯に歩いていくんですよ。
はい。 うん、うん。はい。 おお、はい。 はい。 はい。 おお、あ、でも、ちょっと、その、おじさんが遊びに来た時のちょっと特別なイベントですね。
あ、そうなんですよ。それで、こう、歩いて行って、ま、でもね、あの、子供にしては結構距離はあったような気がするんですよね。でも、なんか、あること自体は運動にもなるし歩きながらなんかいろいろ話をしてあんまり苦になったという覚いはないんですよね。歩いて行ってまた歩いて帰ってくる。
うーん。 <chuckles> うんうん。 はい。
は、それで、あの、商店街の中に実は銭湯があってそこまで行って、ま、おじさんはその男湯の方に入られて、私たちは、あの、女湯の方によく入るんですけど、で、ま、<chuckles> あの、適当に時間に出て、出てきますよね
うんうん。 はい。 うんうん。
え、そして終わって出てきた時に、この、銭湯のところで、えっとね、フルーツ牛乳ってわかりますか？<laughs>
おお。あの、で。 あの、銭湯で人気の。<chuckles> 甘い飲み物ですね。
そう。 <laughs> すごい甘い飲み物ですね。なんか、今考えたら。お砂糖いっぱい入ってるよね。だから、そんなに歩いてね、あの、確かに運動したけど、うん、それ分以上のお砂糖は入ってるかなっていう気はしますけど。なんか、あの、ちょっと、あの、黄色っぽい色がついてて、甘くて、で、あの、お風呂入った後だから少しあったまってるし、喉もちょっとお風呂の後って乾いてるじゃないですか。
うんうんうん。 <chuckles> <chuckles> はい。 うんうん。うーん。そうですよね。はい。
うーん。でもね、あの、おじさんがいつもその子供たちに、フルーツ牛乳を必ず出てきたら買ってくれるんですよ。
うん。 ああ、あ、じゃ、もう、毎回決まってフルーツ牛乳だったんですか？
そうなんです。必ずそこへ行くと。あの、出てきた時は、ま、毎日行ってたわけじゃないんですけど、おじさんが来て連れて行ってくれると、そのフルーツ牛乳。なかなか、あの、緑緑じゃなくて黄色の色がついて、この甘い感じ、それから、あの、お風呂の後のこうなんか乾いた喉が癒される瞬間。
へ。 うんうん。 はい。 <chuckles> はい。 うーん。
ていうのはね、今でもなんか忘れないですね。
わあ、いや、しかもそのおじさんが来た時っていう、ちょっと特別な日に飲むものっていう感じもあったんですか？
ああ、それはありますね。「あ、ああ、来た、今日も銭湯行く？」とか言って、いって。<laughs>
うん。 <laughs> え、こうイベントを一緒に思い出せるようなほっとする味なんですね、きっと。
そうなんですよね。それってやっぱりこう歩いて行きながらがらっていうのはあったと思うんですよ。その楽しみにしながら、なんか子供の。あ、ちょ、あ「今日もなんかフルーツ牛乳飲めるかな」みたいな。<chuckles>
うーん。 そうですね。 <laughs>
すっごい単純な喜びでしょ。でもなんかそれが楽しみで、なんか行ってたっていうのはある。で、結構歩いている間に「ああ、もうちょっとで着くかな」って「今日も出てきたら、また、買ってもらえるかな」とかっていうね。<laughs>
うーん。 はい。 <laughs> おじさんもきっと一緒に行くの楽しいですよね、そんなに楽しみにしてもらえてたら。
<laughs> 結構ね、ほんとルンルンしながらなんか歌を歌いながら行ってたり、何を歌ってたか覚えてないですけど。<laughs> 歌を歌いながら、手をつないで、なんか行って、いってたっていう記憶はありますね。
うーん。わむ。 <laughs> はい。 うーん。いや、いいですね。また商店街の中っていうのが、ちょっとノスタルジーというか。
<chuckles> <chuckles> そうなんですよ。その頃の商店街とかも、あのアーケードがあって、囲いがしてあって、ま、お店はね、いろんな服屋さんとか、文房具店とか、おもちゃ屋さんとか、映画館もありましたね、その商店街の。
う、うん、うんうん。 はい。 うん。 わ、すごい。
うーん。
もし、その、おじさんと一緒に銭湯に行く日って、夏でも冬でもフルーツ牛乳なんですか？
はい。 そうなんですよ。<laughs> 寒かった。冬でも、ま、というのは多分、お風呂ですっかり温まった後だから冷たいのでも美味しかったのかな。うん、季節に関係なく、いつもフルーツ牛乳でした。<chuckles>
<laughs> <chuckles> はい。 うん。 へえ。 そうなんですね。またその甘さが思い出されていいですね。<chuckles>
うん。 いや、すごくこの甘ったるい感じ、今だととても多分甘すぎて飲めないというか飲まないかもしれないんですけど、その時はそれが本当嬉しかったですね。
ふーん。 今思い出して、懐かしくなって飲んでみたりとかはされないですか？
はい。 ああ、さすがにちょっと、この、あの、今は、あの、変なダイエットとかお砂糖の摂り過ぎとか、これでもちょっと気にかけるようにしてるので、待って、あの甘さのものは、うん、ちょっと手が、出せないですね。
<laughs> うん、うん。 <chuckles> たしかに。 そうですね、ちょっと、気にすると気になってしまう味かもしれないですね。
そうですね、まあ、本当ちっちゃい子供の頃はいいんですけどね、今だと、うんちょっと控えたいものではあります。
うーん。 なるほど。<chuckles> 他にもホッとする味で思い出されるものって、何かいろいろあったりされるんですか？
<chuckles> ありますよ。あの、実は小さい時は、あの、私のおばあちゃんも一緒に住んでたんですね。あの、引っ越しするまでの間、それで、あの、おばあちゃんは、こう、喫茶店に行くのが好きだったんですよ。
うん。 はい。 うんうん。 うーん。
うん。で、あの、私たちも一緒に連れて行ってくれるんですね。その喫茶店に行く時、まあ、毎回ではなかったような気もしますけど、ほとんどなんかおばあちゃんが行く時は、じゃあみんな一緒に行く？って言って、連れて行ってくれるんですよ。
はい。 うん。 おお、わ、またちょっとさっきほどのおじさんと近いような、ちょっと特別なイベントですね。<chuckles>
<laughs> <chuckles> そうなんです。こう ね、おじさんと銭湯に行く時の楽しみと、この、おばあちゃんが喫茶店に連れて行った時の飲み物が実は違ってですね。
はい。 おお、はい。
<chuckles> おばあちゃんは、この、朝はコーヒーなんですけど、その、それ以外で喫茶店に行く時はウインナーコーヒー。
うん。 ええ、あ、そうなんですか。ちょっと、はい。うんうん。
はい。この、生クリームがコーヒーに、乗ってる？
はいはい。
あの、それが、こう、今でもウィンナーコーヒーって言うんですかね？その時はウィンナーコーヒーって、あの、喫茶店のメニューには、そうなってたんですけど。あの、生クリームは泡立てたなか
結構、甘い味ですかね？
そう、あの、生クリームがコーヒーの上に、こう乗っかってるっていう。
はいはい。
それで、あの、私は子供なので、その、コーヒーの苦みってよりも、その、<chuckles> 上に乗っかっている生クリーム？<laughs> の部分を、こう、飲むというのか食べるというのかな。で <laughs>
はい。 ああああ。あっ。 わあ、ん。 <laughs> あ、子供たちも、ウィンナーコーヒーなんですか？
いや、子供たちはね、自分の好きな、あの、なんですか、ええと、クリームソーダとか。
ああ。あ、じゃあ、おばあ様が頼まれたものを、ちょっと、飲ませてもらうみたいな感じなんですかね？
<laughs> そうなんですよ。だから、その、なまこ、ウィナーコーヒーの、この、ウィンナーっていう、それがウィンナーなのかは生クリーム？<laughs> なんか、コーヒーはあんまり飲まずに、その、生クリーム食べるのか、ちょっと飲んでるのか、すするっていうんですかね。<laughs> そうそうそう。おばあちゃんがいいよって言って、最初におばあちゃんが飲む前に、私に、こう、いつもこう、くれるんですよね。
うわ。 <laughs> はいはい。 ええ、贅沢な、<laughs> 飲み方ですね。<laughs> はい。 へえ。
<chuckles> だから、それが好きでおばあちゃんと一緒ん時は、また、この、うん、あの、生クリームをすすってる のが、「あ、また、あれが食べられる」とかいう感じで。<chuckles>
うんうん。 <laughs> あ、でも、生クリームとはいえ下のコーヒーは割としっかりコーヒーじゃないですか？
うん、そうですそうです。うん
全然飲めちゃうものですか？
そうですね。でも、ほとんど多分、上の生クリームだけを食べてたり、<laughs> それで多分コーヒーは、ほとんどおばあちゃんが飲んでたような気がします。
うん、うん。 <laughs> なるほど。 <laughs> ああ、でもすごく可愛い思い出ですね。
<laughs> <laughs> だからおばあちゃん優しいから、いつも、あの、多分おばあちゃん、ほんとはコーヒーだけでも良かったような気もするんだけど、なんか私が、あの、生クリーム好きなの知ってるから、ね、あの、その、<chuckles> ああ、ウインナーコーヒーを頼んでくれてたのかなっていう気はします。今から思い出すとですけどね。うん。
うん。 ああ。 <laughs> ああ、いいな。 まあ、でも、すごくほっこりしますね。<chuckles>
<laughs> 今でもよく覚えてます。<laughs>
うーん。 うん、でもさっきの、その、おじさんもおばあ様もどっちも、こう、聞いていると、その、子供目線の時はシンプルに、こう、好きなものが飲めるだったりとか、甘いものが飲めるっていう楽しみですけど、ちょっと、こう、成長してから思い返すと、その、大人目線で見た時っていう、それもまた少しほっこりするというか
はい。 そうですね。今思い出しても、ああ、あの時はこういうふうにね、あの、子供ながらに感じて嬉しかったんだろうなあとか、あ、おじさんがよく連れて行ってくれたよねとか、おじさんはだから、そのね、歩いてかなりの距離で、よくなんかしんどくなかったよねとかね。<laughs> おばあちゃんも毎回、その、私たちを連れて行ってくれために、あの、多分自分はあんまり必要のない、この生クリームが乗っかったコーヒーを子供のために一応、実は頼んでいてくれたのかなとか、そう思うだけでなんか味もあるし、なんかおじさんとかおばあちゃんの、こう、優しさとか子供思いのところが感じられて、そういう意味で、こう、ホッとするというかなんか心がほんわりあったまるような、そういう思い出のような気がしますね。
<laughs> うん。 <laughs> うう、うん。 うん。 うーん。 はい。 うん、ん。 うんうん、うーん。 いや、でも本当に確かになんかか、聞いてるだけでもちょっと、心があったかくなってくるような、すごく素敵な思い出ですね。
<laughs> <chuckles> でもね、あの喫茶店が確かにね、好きな家族だったような気はしますよね。その他にもあのお休みあ、えっとね、土曜日になると定例で行くところがあるんですよ。<chuckles> 必ずその、土曜日の午後。で、あの私たちは子供で小学校で、学校はお休みじゃだから家にいるじゃないですか。で、あの、私の両親も共働きだったので、平日は、ね、お昼間とかは仕事に行っていないし、まああの週末って唯一、おばあちゃんもいるし、私のお父さんもお母さんも子供たちはみんなでこう揃っている日だったんですよね。
うん。 <laughs> はい。 うん。 ああ、はいはい、そうですね。 うん。 うん。 ああ、確かに、みんな揃うっていうのはちょっと貴重かもしれないですね。
で。 本当そうなんですよ。あの両親が仕事してるとね、やっぱり、あの学校から帰ってきてもいない時がほとんどだし、ね、仕事から終わって帰ってくるのってちょっと夕方じゃないですか。
うん。 はい。 うんうんうん。
だから、あのそういう中で、土日だとこう朝から2人ともいてくれる。<chuckles> でしかも、はい、あの土曜日の午後に定番の、<chuckles> 喫茶店が実はありましてですね。<chuckles>
はい、ああ。 おお、あ、ご家族で行く喫茶店が、おばあ様が行く喫茶店とは、また別だったんですか？
ええ、これがめった別なんですよ。<chuckles> そのコーヒーを飲む、う、喫茶店と、土曜日の午後に行く喫茶店というなんかねあの定番で、まあこれ誰が選んだのかは、私わからなかったんですけど、行くところがね、決まってあるんですよ。<chuckles>
へえ。<laughs> うんうん。 うん。 はい。 ええ、でも土曜日の午後ってなると、お昼ご飯ではないんですか？
あ、違うんですね。お昼ご飯は 食べてから、じゃあちょっとそのちょっとしば時間が経ってからね、さんちょうどさんじとか、ま、おやつの時間、子供のちょっと、はいあの間食のえっと夕食までの、おやつの時間っていう感じかな。どちらかというと。
へえ。 はい。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。決まったものを食べてたんですか？
うん。 いや、それがね、また、おやつじゃないんですよ、これが。<chuckles> まあでも、おやつじゃない、飲み物のおやつかな。<chuckles> あ、今度はね、ミックスジュースなんです。<chuckles>
おお。<laughs> はい。ええ、何でしょう。 おお。<laughs>
<laughs> また甘いも甘いジュースでしょう。<chuckles>
確かに。 でも、子供のテンションが上がる飲み物ですね、それは。
<chuckles> ね、なんかあの、いろんなフルーツ缶詰とかを混ぜたりして作ったあのミックスジュース、ま、フルーツ、じゅジュースとちょっと似てるかもしれないんですけど、味はちょっともうちょっとまろやかだったかな。でもやっぱり喫茶店で飲むその味と、まあ銭湯で買って、<chuckles> 飲むとまた違う楽しさというかがあって、まああの、お父さんお母さんがいるっていうのも違うし、なんか喫茶店 それなりのこうグラスに、ストローを入れて飲むっていうね、なんかこう。<chuckles> ちょっと特別な感じも加わったりして。
はい。 うんうん。 うん。 <laughs> うん。 うん。 確かに、見た目が可愛いですね。<chuckles> うん。
で、それも頼むのも結局いつも、ミックスジュースなんですよね、なぜか。<chuckles>
ああ、あ、でもその喫茶店に行くことが定例になって、飲み物も自然と定例になっていくのかもしれないですね。
だからあの喫茶店の人もよく覚えてくれて、ああいつものねとか言って、出してくれてたのを今でも覚えてます。うん。
うん。 ああ。<chuckles> ああでも、そんなこと言われたらちょっと嬉しくなっちゃいますね、子供心に。
はい、ああ覚えててくれたんだって言ってワクワクしながら 行ってました。
<chuckles> <chuckles> わあ、でも、すごくその、ホッとする味っていうのが、ご家族の思い出と関連してるっていうのが、とても素敵だなと思いました。ありがとうございます。
ええ、こちらこそ、聞いていただいてどうも、ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。